فاهماكِ، هو جدًا طبعًا برغم إن هي جواز صالونات لكن إحنا قرايب من بعيد، فإحنا عارفين أخلاق بعض كويس، وعارفين رباية بعض كويس، مع إن إحنا يعني ما كانش في بيننا علاقة حب والكلام دوّة، اتجوزنا عن طريق أهلنا، وأهلنا بيحبوا بعض، فإحنا تقبّلنا بعض أو قبلنا بعض يعني، ومع الوقت طبعًا والعِشرة في فترة الخطوبة لقينا في تفاهم شديد ما بيننا، يعني إحنا بنكمل بعضينا، ما فيش ما بيننا مشاكل كتير آآ، متفقين في كل حاجة يعني يعني داخلين نبني مستقبل، آآ، واضح بيننا وما بين بعض ما فيش خلافات، في احترام، في تقدير، في حاجات كتيرة، مشاعر كتير كويسة ما بيننا يعني، فيعني كمّلنا على طول ما اختلفناش.
آه، إمم، إمم. فهِمتِك، آه. طب أنتِ جربتِ جربتِ ت ت تحسسيه ب أو ت تقترحي عليه الحاجات اللي أنتِ قولتيها، إن أنتِ تخوّفاتِك في كذا وكذا آآ، جايز ده ممكن ي يردعه يعني أو يِمنعه عن أن هو يكمل على إصراره ده؟
لأ بصراحة أنا ب أنا مُحبطة فعلًا بصراحة ومتضايقة جدًا من الموقف دوّة، لأنه حطّني فيه بعد ما اقتنعت بيه كشخص، مش جاي في بالي خالص إني ممكن يعني بعد كل دوّة ويعني كمان إحنا كاتبين، يعني ما هو هيتحسب عليَّ برضو.
فهِمتِك، آه. يعني و ما قولتيش تخو تخوّفاتِك؟ لأ، مش مش القضية مش إن شاء الله مش هتوصل ل لو هو إنسان جيد، وإنسان كويس و وفعلًا مرتاحة له، وهو واضح إنه كمان أكيد آآ، بعد ما ارتاح لِك وحس ب بإن هو خلاص آآ، يعني أنتِ الإنسانة ال اللي اختارها فحَب يديكِ، آآ، ي يعني حَس إن هو من حَقُّه بقى يعترف بشيء جوّاه. فده م شيء ما يعني لا يضر العلاقة بي بينكم بالعكس هو في عايزة بس نِقاش، ن نشوف مين اللي يقدر يقنع التاني زي ما بيقولوا. فهل أنتِ جربتِ؟
إمم. معاكِ حق، بس إحنا اتناقشنا كتير بصراحة، اتناقشنا كتير وهو راسه ناشفة.
يعني أنتِ اتناقشتِ، وجربتِ تقولي له علي مخاوفِك دي، قال لِك عليها إيه؟